Déjame recordar. Pues, la verdad he teni hasta ahorita, sí he tenido como muy buenas experiencias, o sea, he tenido 5 parejas. Y, independientemente de que no haya funcionado al final o sea, bueno, no que no haya funcionado, que al final, eh eh, no estoy con ninguna de ellas, te puedo decir que que de todas esas relaciones fueron relaciones bastante buenas, que al final, por una cosa o por la otra, decidimos ya no estar juntos, pero no fue como que me llevé la sorpresa estando en la relación como con o sea, haciendo un comparativo con amistades, mm, eh, que que te comentan: "Oye, me fue fatal, o me hizo, me dijo, me o sea, me tornó, me", o sea, bueno, incluso personas que las golpean, ¿no?
Claro. Sí, no fue un tema de que que te sorprendió en el camino, que tú dijeras: "Uy, me falló la intuición, elegí mal". Ujú. Ujú, sí.
No. No, no. O me lo cambiaron o así, no no no no, afortunadamente, no. He tenido como buen ojo para <chuckles> para esto, para este tema, pero un día yo, fíjate, te voy a contar algo que que que no acostumbro hacer y que lo y que lo hice por única vez. Eh, pues manejo redes sociales, ¿no?, y, en algún momento, me contactó por Instagram una persona una persona que se estaba haciendo pasar por alguien que no era, ¿no? Fue cuando
A ver. Ajá. Ah, unas un un un un casito de esos de suplantación de identidades. Ajá. <chuckles> Que pasan, están están pasando con más frecuencia cada vez, ¿no?
Sí, sí, sí, sí, obviamente, se presentaba, se pa se pa Claro, eh bueno, esto que te estoy contando ya tiene como 8 años. O sea, este, me contactó por Instagram, yo dije: "Bueno, pues, voy a dar la oportunidad", se veía bastante o sea, doctor, supuestamente doctor, <laughs> guapo, o sea, todo una todo un estafador de Tinder, ¿no? <laughs>
Todo un ejecutivo él. <laughs> Ay, Dios.
El c el caso es que, pues, empecé a platicar con él, y y, pues, bueno, o sea, todo era por chat, luego me dijo que si platicábamos co por otra aplicación, eh, que no era por ahí, lo cual llamó como mi atención. Y empezaron a suceder, una o sea, como que, o sea, llegó un punto en el que no te estoy diciendo que hablamos un mes, o sea, fueron una semana, o sea, yo no tuve tuve una semana para darme cuenta inmediatamente, que dije: "A ver", y fue mucho, porque, pues, obviamente, como no lo podía ver, o sea, nunca lo vi de frente, como con las otras personas que puedes, eh, observar, sino todo era a través de un teclado, eh, pues, obviamente, yo decía: "Por qué no"
Claro, por supuesto. Eh, ¿qué? El tema, eh sí, el tema de la plataforma virtual hace que sea más complicado identificar, mm, eh, a menos que tengas, como como es el caso tuyo, pues, esa intuición bien bien ágil, ¿no?